Eto na nga eh, siyempre may bill kami na kailangang bayaran. Buti na lang na ano na cover siya ng ano Philhealth ko pero hindi pa kasi kami talaga kasal parang ano pa lang kami um, live in partners. So yun nga, eh, 'di na-cover siya ng Philhealth salamat <chuckles> kahit papaano nagamit yung contribution. So pagdating sa suporta, siya kasi nung at the time siya lang talaga yung nagtatrabaho tapos nangungupahan pa kami so mahirap, parang kung iisipin mo rin kasi, imbes na ibabayad mo na lang or sabihin mong ipang-gagastos mo nalang sa grocery ibabayad mo pa sa upahan di ba ang hirap? Oo, tapos mag-isa ka pang nagtatrabaho. Ewan ko, siguro nung time na yun para nakaisip yung kumpanya nila na i-double pay sila kahit na hindi naman holiday siyempre ano eh, alam mo yun, yung risk ng pag-pasok sa opisina everyday tapos ang pag-uwi niya kaya mahirap pero mm.
Oo. Buti na lang. Mm. Oo. Oo. Kaya nga eh. Ay buti na lang. Oo. Eh Paano naman yun kasi yun nga pandemic di ba? Tapos kakapanganak mo palang, um, paano yung sitwasyon niyo noon na, ah, pumapasok siya sa trabaho hindi ba delikado yun? Tapos ikaw kakapanganak mo pa lang hindi ba na di ba?
Mm. Oo, yun nga yun nga nung nung mga panahon na yun sobrang hirap talaga siyempre hindi mo naman masasabi na may virus yung tao or alam mo yun positive ka sa ganyan. Ay ginagawa nalang ginagawa nalang niya talagang maingat siya, yung mga gamit na ginamit niya sa labas hindi talaga niya na ipapasok sa bahay talagang dun lang yun sa labas tapos bago siya papasok sa kwarto, maliligo muna siya ganon tapos magsi-spray siya ng mag-spray siya ng alcohol pa sa katawan niya pagkatapos maligo tapos magla-Lysol magla-Lysol pa siya sa pinanggalingan niya siyempre hindi mo masabi eh, kailangan talaga na ano, kailangan tala totoo totoo yun talaga kailangan ng matinding pagiingat syempre iniisip mo rin yung bata newborn, talagang immune sila sa mga ganyan maliliit nilang katawan.
Kaya nga eh. Oo. Grabe ano? Oo, ganon talaga. Mm. Matinding ano 'no? Matinding pag-iingat talaga. Okey. Tama.